Ay, hindi na ho, 'di na, may asawa na siya. <laughs> Okey, oh, pero, oh, ag ganito, 'pag, ah, ah, nagseselos yung partner mo, ano sa ano sa tingin mo ang ang hmm? Ano yun?
Ako umaasa akong magkakabalikan 'to, ah.
<chuckles> Ano 'yon? Hello?
Hello.
Oh, hello. Oh, 'pag ganito may may nagselos yung partner mo, ano sa tingin mo ang pwedeng paraan para mapanite m mapanatili ang tiwala kahit nakaranas na ng selos?
Oh. Ako 'pag nagseselos yung partner ko, yung ginagawa ko na lang talaga, eh, yung last resort na.
Mm. Hala, ano 'yan?
Eh Ah, bibilhan ko ng bouquet.
Uy, uy, susuyuin. Oo, uy, maganda 'yan.
Bibilhan ko ng tsokolat Oo, bibilhan ko ng bouquet, ng tsokolate, kung hindi pa talaga, eh, kumbaga isu-surprise ko siya na hin yung hindi talaga niya hindi talaga niya matanggihan; for example, eh, ah, travel, ganon.
Mm. Ohh, ah, gaya ng sabi mo kanina na ia-assure mo, oo, maganda yan.
Oo. Oo. Ah, travel siyempre, magbu-book ka ng flight ticket, eh, yung iisipin ng partner mo, sayang yung ano, eh, tu sige, tutuloy lang natin, so, at least 'di ba?
<chuckles> Hmm, para hindi na makatanggi. <laughs> Oo. Mm.
Oo, oo, hindi na makatanggi 'yon, 'di ba? Lalung-lalo na sa mga dream place niya, mga ganong bagay saka, o saka siyempre yung babae talaga, eh, kapag wala sa mood yan, unang-unang iisipin talaga, ako, base sa experience ko
Oo. Oo.
gutom lang 'yan.